Hmm, alam mo ba, 'di ba, paparating na ngayon 'yung Christmas season, ah, uso na naman or nakaugalian natin na magbigay ng regalo sa ating mga minamahal sa buhay. Ngayon, ah, nahihirapan ako kung ano 'yung magandang regalo na magugustuhan sana ng mga pagbibigyan ko, kasi nung nakaraan na Pasko parang feeling ko 'yung mga binigay kong regalo sa mga kakilala ko eh, hindi nila masyadong nagustuhan. Kaya, ah, ano kaya 'yung ano, ah, puwedeng magandang iregalo this season ng Pasko?
Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Well, bago ko sagutin 'yan, gusto ko sana malaman, may mga ilang katanungan ako. Ah, sino ba 'yung mga pagbibigyan mo ng regalo, kaibigan, pamilya, partner, katrabaho o ibang tao talaga?
'Yung mga katrabaho, kasi kaya nahihirapan ako kasi 'yung iba, hindi ko pa masyadong kilala eh. So gusto ko sana na 'yung maibigay ko na regalo sa kanila is talagang ma-appreciate naman nila.
Okey. Okey. Ah, how about 'yung edad? Kasi minsan maganda rin na kinokonsidera 'yung edad o 'yung hilig nila. So sa tingin mo ba, ma, mae-estimate mo kung ano yung edad nila?
Mm. Kasi karamihan ng mga nasa, ah, katrabaho ko ngayon is mga nasa 30's gano'n, mga na ah, 36, mga gano'n, 35, mga gano'n po yung mga edad nila ngayon, eh.
30s, oo. Mm. Okey, okey. So, kung saka-sakali ba na ma-identify mo kung ano yung mga hilig nila, eh, meron ka bang sapat na budget para doon? Mga ilan mga ilan ba sila, kung saka-sakali?
Uhm, bale mga lima po yung gusto kong bigyan ng regalo, eh.
Ah, I see, I see. So, yung pagbibigay mo ba ng regalo sa kanila, eh, pagpapakita ng effort mo or thoughtfulness mo or pagiging creative mo? <sniffs> O kahit ano lang, kasi nga Christmas season kailangan mo lang magbigay.
Ah, gusto ko lang sila na bigyan ng regalo kasi, ah, gusto ko pa silang mas makilala and then maging close mas ma-close pa sa kanila parang appreciation na rin, na bagong nakilala ko sila sa trabaho.
Ah, okey, okey. So, kasi yung mga bagay na nabanggit ko, kailangan yun na ikokonsidera natin. Oo, maganda naman yung iyong, ah, intensyon, 'di ba? Total limang tao, hindi naman din pala gano'n kabigat. Pero sa ngayon ba, meron ka ba napupusuan kung anong ibibigay?
Uhm, siguro ang naiisip ko na lang is yung damit. Kasi, yung ang damit kasi 'di ba, nag ah, parang praktikal niregalo kasi nagagamit. And then puwede rin nilang isuot kapag nandoon kami sa office, gano'n.
Damit, mhm. Oo. Ah, okey. puro babae ba itong mga to?
Ah, may babae, meron ding lalaki. <chuckles>
Ah, okey, okey nga. Maganda rin yun talagang ah, yung magagamit na yu ah, nila baka kapag nakita mo nakakasaya rin ng damdamin, 'di ba? Kapag nakita mo suot nila. Pero, gano'n pa man, naintindihan ko yung pinagdadaanan mo, kasi nga mahirap talaga mamili 'di ba, pero lagi lang natin tatandaan na ang pagreregalo, eh, hindi naman yan nasa presyo, nando'n yan sa, ah, totoong espiritu ng pagbibigay ng regalo tuwing Pasko, is yung naalala mo sila, 'di ba? Sabi nga nila, "It's the thought that counts", hindi naman yung halaga. Pero naunawaan ko yung yung ano mo, yung pag-aalinlangan mo, 'di ba. Pero kaugalian mo ba ito every Christmas?
Mm. Oo, kasi talagang mapagbigay ako every Christmas. Hindi lang naman sa mga katrabaho, kahit sa mga kapamilya ko, sa mga pamangkin ko, gano'n. Sila yung mga binibigyan ko ng regalo.
So nung nakaraang Pasko, ano yung naibigay mo sa mga katrabaho mo? Same din ba silang tao ngayon o yung iba nagbago na?
Ah, yung iba, yung iba sila pa rin. Pero yung iba kasi pe me ibang tao naman ngayon. So, ah, hindi ko sigurado kung ano kaya yung mga gusto naman nung iba. And then, siyempre nung nakaraan, ah, na em nakapagbigay na kasi sa ako sa kanila ng alam kong gusto nila and gusto ko rin sanang mag-try ng bago. So, yun sana yung gusto kong tanungin kung ano kaya yung ano magandang iregalo ngayong Christmas season? Maliban sa t-shirts gano'n, ano pa kaya yung puwedeng puwede kong mairegalo na magagamit naman nila araw-araw?
Mhm. Ah, okey. So, sabi ko nga kanina kung ano yung hilig nila pero kung gusto mo talaga na manggaling sa'yo kasi gusto mong makita na ginagamit nila. Ah, maliban sa damit, siguro maisusuggest ko yung ano yung portable fan. 'Di ba, napaka-uso nun I I know naman siguro naka-aircon kayo sa loob ng opisina ninyo, pero, 'di ba, napaka-useful nun kapagka nagbabiyahe? So, yun yung nakikita ko na isa, pupuwede rin alam mo naman tumbler. Marami din na, ang tawag nito, ah, kinokonsidera yun kasi nga maraming mga variety ang mapagpipilian ngayon. So, yun talaga useful. So, kasi isa pa yun din yung, ah, ang tawag nito, nakikita natin na marami ang bumibili. Pero kung gusto mo naman maging kakaiba, pupuwede ka naman mag-explore. Ah, puwedeng pa siguro pang display sa table ninyo, sa opisina nila, 'di ba, or yung mga voucher, halimbawa, yung mga, anong tawag nito, yung mga gift ano, ah, gift certificate. Kung saka-sakali nasubukan mo na ba yun?
Mm. Hmm. Ah, 'yung gift voucher, 'yun nga ang hindi ko pa nasusubukan. Ngayon ko lang, naisip 'yan. <laughs>
Oo, pu-pwede mo rin silang ano, yung may mga free massage hindi naman free. <sniffs> Kumbaga, worth, ah, 2 fi ah, 250, 500 na massage o 1 hour massage, mga gano'n. Maganda rin siya. Lalo na siyempre, mga workmate mo sila. So, I'm sure nakakaramdam sila ng pagod sa trabaho, 'di ba? Tapos bumili ka na rin ng para sa'yo, para sama-sama kayo. <laughs> 'Di ba?
<breath> Okey, sabagay maganda nga 'yun ano. Parang bago s bago 'yun na ano, na puwedeng panregalo 'yong gift certificate. Kasi, kadalasan talaga, ah, madami kaming workload so, napapagod talaga kami, sumasakit ang likod. So, siguro nga magandang ideya yun ano. Pero, ah, siguro sa aming mga babae puwede yun ano. Pero paano kaya 'pag sa mga lalake, ano kaya yung ano, magandang iregalo sa kanila?
Oo. Oo. M Oh m Mm. Gusto rin naman nila 'yung mga massage. Meron akong na, meron akong mga nababalitaan na ang tawag nito, meron silang 'yung water spa. So, para sabay-sabay kayo babae o lalaki. Hindi kayo mag-hesitant na magpamasahe dahil iba 'yung gender nung isa. So, meron mga water spa na pwedeng puntahan na <sniffs> naka pang swimming attire kayo tapos, ah, babae, lalaki pwede magkasama. So, pwede mo siyang i-consider. Kaya, pa kasama mo rin siya, kasama niyo rin siya. Hindi kayo mag-aalangan na baka mamaya, eh, ano 'di ba, maiba. Kasi iba nga naman pagka nagpamasahe tayo na 'pag yung opposite gender, mas komportable tayo sa babae, 'di ba. <sniffs> Siyempre, puwede mo rin naman siya may mga water spa, pero kung gusto mo talaga kakaiba- bag. <laughs> Ve very common? 'Di ba? Mm, mm, pero useful. Ah, panyo. 'Di ba maraming ano, 'yung bibili ka ng, ah, ang tawag nito, ah, 1 dozen na panyo na 'yung siyempre, 'yung presentable naman. Alam mo naman siguro yung ibig ko sabihin, 'di ba? Mm.
Mm. <giggles> Oh Oo. Okey, so, isa ey isa 'yun ano? Gift certificate o kaya panyo puwe eh, tsaka yung bag. So, sige pag-iisipan ko kung alin 'yang mga 'yan. Pero for example lang <chuckles> at, ah, napapansin ko na meron marami na rin sa kanila yun. Kasi titignan ko rin, eh, kung an alin sa mga yun yung pinaka the best, ayun 'yung pipiliin ko. Pero kung, ah, wal ah, meron na sila lahat nun, meron pa bang iba maliban sa mga 'yun na ang
Oo, oo. Panyo, oo. Oo. <laughs> Oo. Oo, kaya nga. Oo nga. Ah, ano ba 'yung napupun napupusuan mo?
Ah, yon sana gift certificate o kaya lang hindi ko pa sure sa kanila kung magugustuhan nila 'yon, eh. Uhm, parang papansinin ko kung magugustuhan nila yon.
Ah, ah, okey. Okey. Puwede ka rin naman magbigay ng pagkain. Halimbawa, ah, cake yung mga, yung mga binibili ng mga, anong tawag dito, yung mga ino-order-order san halimbawa yung kaibigan mo gumagawa ng banana cake. So, 'yon parang yun parang panghanda rin nila, puwede rin naman 'yon. Ano ba yung gusto niya or leche flan, yung mga gano'n. We a yung mga ganon na, magagamit nila. 'Tsaka yung syempre hindi ka rin mapapahiya kaya pipiliin mo rin talaga kung sino yung pagbibilhan mo. Hindi naman yung makita mo lang sa kalye, sa kanto may nagtitinda, "Oh, sige ito d, ito na lang." siyempre maganda yung sigurado ka talaga na, hindi niya makakali hindi nila makakalimutan yung lasa, di ba? Yung mga gano'n. Puwede rin naman 'yon. Kasi, alam mo naman pagka Christmas, eh, talagang umaapaw ang ating mga lamesa. So, hin makakadagdag sa kanilang ano yon, hindi nila iisipin yon. Halimbawa, leche flan, ube or yeah kung gaano mo sila ka gustong ma-appre ka gaano ka nila gusto mong ma-appreciate ka. 'Yon something na makakagaan sa trabaho nila.
<chuckles> Mm.
'Di ba? Mm.
Oh, okey. Sabagay hindi ko pa kasi na-try 'yan ano. Puro kasi materyal na gamit yung mga nireregalo ko. So, pwede nga siguro yun ano, yung pagbibigay ng cake and then papalagyan mo ng mga <chuckles> kumbaga yun, Merry Christmas, gano'n. <chuckles> Puwede na siguro yun.
Mm. Mm. Nga eh, oo. Eh, puwede, oo. Oo, pupwede naman yun, ah, pero samp siyempre, pipili ka naman din nung medyo kakaiba. Kasi mamaya, sum marami rin pala nagtitinda sa kanila nun, 'di ba? Lalo na yung ano, yung usong-uso ngayon, yung graham ball, 'di ba? Marami akong nakikita ng gano'n, pero hindi ko alam kung maganda ba siyang pang-regalo kasi nga parang sa sobrang dami na, parang hindi na siya special.
Hmm.
'Di ba? So
Oh, okey. So, parang sinasuggest mo sa'kin yung unique, kakaiba. Ah. So, yu kakaiba na yung parang personalize para sa kanila. Sabagay magandang ideya nga yun ano. Ba't hindi ko naisip yun? <giggles>
Oo, 'di ba? Yes. Oo, oo. Hindi, okey lang naman din yun. Kasi minsan talaga sa kakaisip, minsan may mga time na m walang gumagana, walang pumapasok sa isipan natin. Kaya, ayun, ah, basta alamin mo lang yung budget mo, unang-una, i-consider mo siya. Kung wala namang problema sa budget, i-consider mo kung ano yung mga hindi mo pa naibigay sa kanila, yung hilig nila, Para naman, ah, masiyahan. Pero I'm pretty sure na kahit ano pa man ang ibigay mo sa kanila, kahit ordinaryong letter lang 'yan, sigurado 'ko na mas maa-appreciate nila yun. Maa-appreciate nila kung ano man ang gagawin mo para sa kanila. Napakabuti ng puso mo kasi iniisip mo at biruin mo na minsan nai-i-stress ka pa tuloy kakaisip, 'di ba. Ah, nakakatuwa kasi masyadong ano, ah, nagki-care ka talaga sa mga kasamahan mo at magandang ugali yun, 'di ba?
Mm, salamat. Hala, salamat sa mga suggestion mo ha. Talagang isa yun sa mga ano, ah, titignan ko at ya i titignan ko talaga na gagawin ko.
Mm, pwede mo i-consider. Salamat din.
Ah, salamat.